Quando no, non è vero, non è stato il mio primo investimento in assoluto. Da bambino, ero molto più piccolo, nemmeno 18 anni facevo un po', uhm, compravo delle criptovalute. No, delle criptovalute le tenevo per vario tempo insieme a altri 2 amici. Avevamo un conto in comune, che era di 150 € ed era anche cresciuto tanto, arrivammo a 5000. Con quel sì, ma senza nessun tipo di criterio, solo a sentimento, ehm, no, una fortuna, ehm, e diciamo quando poi tirammo fuori quei soldi da quel da quell'investimento di criptovalute, il pri quindi diciamo il primo investimento che ho fatto da solo è stato una truffa a tutti gli effetti. Ho dat ehm, nel senso che doveva essere listato, ehm, un social, un social network dentro no, no, è uscito, è anche famosissimo. Ehm, doveva uscire, doveva essere listato all'interno delle piattaforme di stock, quindi era possibile dovevano no, non un token, dovevano fare la stock come sai, ehm, Nvidia, che ne so, uhm, ehm, ques le grandi compagnie, le big tech. E e dovevano le azioni proprio e
Okay. Scarpe? Ah okay. Pensa tu, pensa tu. Bello però, eh. Cioè? Okay, che poi non è mai uscito. Okay. Mh, okay, cioè dovevano fare un token. Okay. Mh-mh a le azioni proprio, quindi dovevano quotarsi in borsa.
Dovevano quotarsi in borsa e questa storia del quotarsi in borsa e bla, bla, era tutto finto.
Mh.
Era tutto finto e c'era e non era assolutamente legato all'azienda. C'era una persona, ehm, dell'est Europa che praticamente aveva messo su tutto, pubblicità, social network, che sembravano completamente, ehm, correlate all'azienda in questione e niente, non era vero. E gli e gli abbiamo dato 1500 € a testa.
Mh. Si. Mh, mh-mh. Assurdo. Mh-mh, mh, e ve e quei soldi ovviamente non li avete più ricevuti.
100 c no, 112 denunce abbiamo fatto partire. Ovviamente, sai, quando succedono queste cose, no, si ci si sente tra le persone truffate, fanno su un gruppo su così e cercano di denunciare tutte assieme in modo da da destare le attenzioni alle autorità.
Davvero? Ah-ah. Okay. Ah okay, avete fatto partire da un cioè voi avete fatto un gruppo, tipo su Telegram immagino, in cui vi siete messi d'accordo per andare a denunciare tutte queste persone, avete fatto partire un totale di 112 denunce che sono arrivati a
Di perso sì, su sì, esattamente. Esattamente, 1500 € a testa, perché era il minimo quotabile. C'è state ci sono state persone che hanno dato molto di più.
Mh. Cioè quindi queste 112 persone avevano messo tutti cen 1500 €, non di più.
Assurdo

Ciao caro.
Ciao, eccoci, buonasera. Come ti trovo?
Buonasera. Guarda, tutto bene. Sta una splendida giornata, c'è il sole, ehm, alla grande. Una bella domenica.
Anche da me, anche da me, anche da anche da m anche da me è una bellissima domenica. C'è un sole fantastico, purtroppo però vengo da una giornata di lavoro. Ehm, ho attaccato anche presto stamattina, quindi appunto volevo
Ah, okay. Okay. Fai un lavoro faticoso?
Mah, abbastanza fisico, solo nel weekend però, eh, se no solitamente mi occupo di altro e mhmm, sì, mi occupo di investimenti, diciamo. Il mio il mio lavoro principale è lavorare con gli investimen nel nel fine settimana ho un lavoretto per per arrotondare.
Mh-mh. Okay, fantastico. Okay. Ah. Pensa tu, pensa tu. Vabbè, ci sta. Comunque se ti occupi di investimenti suppongo che dovrai anche farne, quindi dovrai anche investire qualcosa, quindi ti serve la liquidità.
Sì, esatto, esa esatto, esatto ma poi comunque, no, mhmm
Proprio di questo volevo parlare in realtà. Quindi, ehm, volevo chiederti, no, quando vedi che, insomma, ottieni dei risultati e il tuo lavoro viene riconosciuto, ovviamente su tutti i campi, in tutti i modi, eh, nel senso può essere un complimento da parte di un familiare, di un, uhm, collega, di un capo, di una mail, insomma, che ti fa sentire meglio, cosa o o, mhmm, peggio, non so, speriamo sempre meglio, tu come ti senti quando il tuo lavoro viene riconosciuto?
Vai, che avevi in mente? Sì. Sì. Ce speriamo sempre meglio, certo.